آه بالضبط، و وعلى فكرة يعني هي الكلمة كده يعني <tsk> تحسِّهم مستهيفينُه، مستهيفين المُدرّس، مش واخد وضعه فاهماني، شايفينه مش أنت خلاص أنت أنت نزلت لمستوانا كده بقى كُلّ حياتنا إيه، <tsk> آآ، مش نزلت لمستوانا، يعني م مكانة الم م المُدرّس خلاص نزلت من من نظرهم ليه.
إمم. إمم، أيوه. بت بت بتسقط يعني من نظرهم، آه، اهم.
آه، آه ف فأنت كده بقى <tsk> إيه، أنت ب بقينا نهزر معاك زي زي ب زي زي ما بيننا وبين بعض، فما ينفعش، في كلمات مثلًا إحنا بنهزر بيننا وبين صحابنا، بيننا وبين زمايلنا، ما ينفعش نقُولها لمدرّس، فهو آآ، نزِّل نزِّل الدرجة دي لغاية كده، فال فال آه.
آه. بالضبط، إمم. يعني ت هو اللي بيعمل كده بقى في نفسه؟ المُدرِّس، إمم، هو اللي بيعمل كده.
آه، آه ف بس ال اللي بيبقى متضايق بقى من ضمن الناس، أنا كنت بابقى متضايق من كده، ما ما تبقاش over ما تبقاش زيادة أوي في الحاجة، آآ، ف آه، آه لمّا أنت بتقلل إن إن <tsk> يعني إن أنت المُدرّس بالنسبة لي، حاطط لك مكانة عالية، أنت ليه بتحاول تقلِّلها؟
صح، مش زيادة عن اللزوم. إمم. طَب ي يعني في بقى سؤال عايزة أسأله لك كده، لو أنت يعني بقيت مُدرِّس، هت هتت هتكون بتتعامل إزاي، هتعامل إزاي الطلبة؟
آه، اتفضّلي. إمم. آه، أولًا لو كنت مُدرِّس أنا ما نيش عاطي دروس خصوصية، <laughs> علشان إيه، ن نشيل ال الشك باليقين زي ما بيقولوا، يعني مش بتاع دروس خصوصية، فهاعتمد بس على الشرح وأحِبّ إن أنا أهم حاجة أضرب أمثلة عملية، أنا هاشرح الحاجة ب و و و وأشبهّها بث بمثَل عمَلي قدَّامي، يعني يعني الحاجة ديًا هاشرحها عمِلي نظريًا وعملي، دي دي أنا شايف إن الطريقة دي اللي بيها، آه.
<laughs> أيوه. آه، إمم. حلو أوي، إمم. حلو. آه، أنت بتحب النوع ده، آه، أنت بتحب النوع ده د من الشرح يعني، آه. الحقيقة أنا انبسطت جدًا، جدًا بالكلام معاك، واستفدت جدًا، جدًا، وأتمنى إن إحنا يعني آآ، يكون لينا حديث للحديث بقيّة يعني، إن شاء الله.
إمم. آه والله، أكيد طبعًا هنتقابل تاني، أنا اللي استفدت كتير وكنت مبسوط بال إن أنا أتكلِّم معاكِ الصراحة.
إن شاء الله.